Okay, perfetto. Sì, perché loro riconosco
Eh, Zeus pre è protettivo, invece.
Ah, vedi, perché ha capito la gerarchia dice: "lei coman le comanda lei." <chuckles>
Sì, sì, sì. Sì, esatto.
Quindi eh no, anche noi, devo dire, poi Maya era un gatto molto imponente e con un certo carattere, ecco, si faceva rispettare tantissimo e
È affettuosa oppure è un po' diffidente?
No, no, era affettuosissima, ehm, ma anche con chi non conosceva, super coccolosa, ehm, affettuosa, un po' un po' dispettosa, ma lo era più da bambina, cioè da da piccolina, da cucciolotta. Poi crescendo con con gli anni è diventata era molto ubbidiente. Ehm, mentre i cani ma Maya l'abbiamo presa da una cucciolata di amici di famiglia, e la cosa che ci ha fatto subito scegliere lei è stata che arrivò questo signore in casa con uno scatolo uno scatolone, sai tipo di questi di cartone con i manici
Amore. Eh vedi? Eh okay. Ah. Okay. Mh-mh. Sì, sì, sì, sì.
e quando ci siamo praticamente, ehm, avvicinati per vedere quali gattini ci fossero dentro, c'erano un 8 gattini tutti bianchi e neri, tranne lei, era tutta bianca con le macchie miele e nere, cioè nel nella mischia già si distingueva. <chuckles>
Mh-mh. Che bella. lei.
Sì, io avevo preso in realtà un altro, ho detto: "No, ma che carino", mi ero, mhmm, focalizzata più su un altro gattino bianco e nero, e poi i miei fratelli mi fecero notare questa cosa. Mi dissero: "Ma guarda è l'unica diversa, quindi si fa scegliere da sola". <chuckles>
Mh-mh. E quindi avete preso lei. Amore. Quanti anni ha?
Sì. No lei non c'è più purtroppo. È stata con noi 12 anni, e sì tanto tempo, e era proprio un membro della famiglia. Purtroppo se n'è andata però è come se fosse sempre qui con me. Io tra l'altro avevo un rapporto speciale con lei, quindi era un perché io sono un amante dei gatti, quindi
Okay. Ah, parecchio. Sì, capisco. Mh-mh.
però eh vabbè, purtroppo
Eh io questa è una cosa di cui ho tanta paura perché i miei, a parte Zeus che ha 3 anni, quindi è è giovane, ehm, Lucy e Garfield invece iniziano ad avere un po' di anni.
Mh-mh. Sì. <smacks lips> Eh, purtroppo
Perché Garfield ne ha 14 e Lucy 12.
Sì. Okay. Mh. Garfield è il gatto?
E quindi questa è una cosa a cui penso spesso. Sì.